Ừm. Ngày xưa thì, ờ, cũng, kiểu, ờ, nằm nghỉ xong rồi lướt mạng đấy. Nhưng mà, ờ, mình nhận thấy rằng, trời ơi, mình lướt như vậy xong, lướt những cái, kiểu, chẳng may trúng một cái bộ phim hay một cái tin tức gì đấy nà <chuckles> chết rồi. Mình bị cuốn vào trong cái cái mạng xã hội như vậy thì rất nà khó để có thể thoát ra được. Nhiều hôm mình cũng, kiểu, vô tình lướt một cái tin gì đấy xong rồi một cái bộ phim ấy, mình vô tình lướt về một cái bộ review phim mà nó hay hay nó kéo dài khoảng 2 tiếng. Trời ơi! Nà mình cứ ngồi mình xem. <laughs> Mình ngồi mình xem hết 2 tiếng đồng hồ xong mình bắt đầu mới đi nấu cơm. Thế là mình, "trời ơi, mình đã làm cái gì vậy?" Thế là dần dần mình cũng phải, ờ, gạt bỏ những cái đấy đi, mình đặt ra những cái quy tắc đó nà OK, nấu cơm xong, đi tắm, vệ sinh cá nhân xong, ờ, trong thời gian chờ cơm chín thì, ờ, xem cũng được. Đó, còn nếu mà chưa đúng rồi, núc nào nào cũng được, nên nà chưa làm xong những cái đó thì thôi từ từ đã. Thì mình thấy nà mình hiệu nó đã hiệu quả hơn và, ừm, mình đã có nhiều thời gian hơn trước rồi. Chứ ngày xưa, kiểu, xem xong một bộ phim mới đi nấu cơm thì đúng là đến tối mịt mới được ăn cơm rất là đói ấy.
Ờ, đó. Trời, lâu vậy? Ừ. <chuckles> Ôi. Ờ, muốn làm gì làm lúc đó cũng được mà đúng hông? Hợp lý. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi. Vậy ảnh hưởng sức khỏe mà còn hổng có được một buổi tối năng lượng, hiệu quả nữa, đúng hông bạn? Tốn thời gian vô cùng. Vậy thì, ờ, đối với bản thân bạn thì bạn cảm thấy thế nào khi mà bạn vừa bước qua khỏi cánh cửa nhà của bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vừa bước qua khỏi cánh cửa nhà nha, mình cảm thấy là, trời ơi, đây là thời khắc được nghỉ ngơi rồi tại vì đi làm. Thật ra thì, ừ, khi mà đi làm ấy, thì ở trên công ty thì cũng, kiểu, cũng mong ngóng cái giờ được về rồi. Khi mà mình làm là 5:00 về thì đến tầm bốn giờ năm 4:30, 4:50 là bắt đầu cũng thấy nà rạo rực trong người là muốn về rồi đấy, kiểu, háo hức rồi đấy. Thế, ờ, mà nhưng mà, kiểu, đi đường thì cũng, kiểu, lơ tơ mơ, kiểu, mệt mỏi ấy, ơ, không được làm thao tác nó thoải mái. Đặc biệt nà mình đi xe đúng rồi, mình đi xe với người Nhật nữa nên nà nhiều khi nà cũng phải, ờ, giữ một cái, gọi nà mặc dù rất là mệt nha, rất là buồn ngủ nhưng mà cũng không được ngủ mà, kiểu, giả vờ là nói chuyện với người ta này, bắt chuyện này, rồi nà, kiểu như là, thể hiện nà mình đang tập trung, đang thức chứ không phải là, kiểu như nà, nằm ngủ ấy. Như vậy thì, kiểu, cũng gây một cái cảm giác nà bất lịch sự không? Cho nên là cũng cố gắng thức. Nên là ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ như vậy cũng phải gồng gồng như vậy nên khi được mà về nhà một cái thì rất là thoải mái vì mình có thể được là chính mình, làm cái gì cũng được, múa may quay cuồng không ai đánh giá gì cả.
Ờ, đấy, nhẹ nhõm luôn. Đúng rồi, không được tỉnh táo nè, đang rất là mệt, đó. Ừ. Ờ, thiệt ha. Thà tự đi về một mình hổng sao, đúng hông bạn? Đấy.